Yani, aslında dediğin gibi, ben bazen şey yapıyordum bak. Ü üniversitedeyken şunu yapıyordum. İşte, böl, parçala, yönet, eee, sistemini uyguluyordum. Ama işte, onu denedim. Son 1 aydır biraz onda da kendimi zorluyorum. Ya ben dil öğrenmeyi falan da çok seviyorum bu arada. Eee, işte şimdi böyle olunca 1 tane dil dilde bir temelim vardı. Ya ilerleteyim falan dedim. Hatta böyle, hani, eee, şeyde başlangıç seviyesinde sertifikam falan da var. Ya, dedim, hani, yapayım, böl parçala, yönet asla yapamıyorum ya. Ya ben, ya, odak kaybı yaşıyorum. Hani, son 1 senedir. Hiçbir şeyde bunu yapamıyorum. Hani, normalde sana şöyle söyleyeyim. Eee, ben normalde günlük, eee, 750 sayfa kitap okuyan bir insandım.
Evet. Evet. Evet. Ne güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. İnanılmaz. Gerçekten mi? <chuckles>
Ve <chuckles> biraz, e evet, gerçekten. O benim şeyim, hani rekorum, günlük rekorum oydu. Şeyde de, dil konusunda da eğer kendimi böyle, hani, her şeyden soyutlayıp, şey yaparsam ben 6 ayda öğreniyordum dili. Hani, güzel bir şekilde. Ama şu an bana göre çok gecikti ve ben, hani dediğin gibi çok suçluluk duyuyorum. "Ya, sen bunu yapabiliyordun, şu an ne değişti? Neden bunu yapıyorsun? Neden bunu yaşıyorsun?" diye. Hı hı.
Evet. Evet. Evet. Hıı. Evet. Peki 750'den 0'a mı düştü yoksa azaldı mı?
Ya şöyle, genelde 0'a düştü çünkü dediğim gibi ilk çeyreğinde, eee, bir şeyim vardı. Hani, çok çalışıyordum. Hani, bu çok dediğim bayağı çok 36 saatler, 48 saatler. E eve sadece uyumak için giriyordum. Eee, hâl böyle olunca kitaba da çok yer veremedim. Şimdi, şimdi mesela şey yapıyorum. Eee, bir liste oluşturdum kendime.
Hıı. Hı hı.